Смотри, <clears throat> я, а, словила себя на такой ситуации, что я не могу найти силы отдохнуть. <laughs> То есть, это звучит на самом деле так знаешь, у меня уже глаз подёргивается, потому что это вроде бы как-то смешно, а с другой стороны, вот, так иронично, что настолько сильно я устаю, что, м, у меня нету, м, желания отдохнуть. То есть, получить удовольствие от того, что мне нравится.
Мгм. Я понимаю.
И вот это вот, такое чувство, как будто я в каком-то замкнутом круге. М, мне нужно как-то собраться, найти в себе силы, которых, э, нет, и сделать то, что я хочу. Потому что, м, вот у меня такое твёрдое намерение, что вот как-то жить я так дальше не согласна. Поэтому, может быть, ты мог бы мне как-то немножечко помочь поковыряться в моей ситуации и что-то порекомендовать. Я была бы тебе очень благодарна.
Ты знаешь, я очень хорошо понимаю твоё, м, состояние а вот этого, а, усталости, когда ни на что не остаётся, а, ни времени, ни сил, особенно на отдых. И, действительно, это очень такой сложный случай. А, сложный не в смысле, что и ом его с с сложно его побороть, мы как раз попытаемся что-то придумать. Вот. А сложно с точки зрения, что действительно тяжело в таком состоянии находиться всё время. И позволь мне задать сначала пару вопросов. Вот. Скажи, пожалуйста, вот эта вот, а, твоя работа, которой ты щас занимаешься, она стала больше, чем была, меньше, так же? Что происходит, вообще, с работой, на которую, т собственно, у тебя уходит большое количество времени, я так понимаю?
Конечно. А ты знаешь, вот на сегодняшний день моя работа, она какая-то, м, спонтанная. Ну, то есть, э, я работаю удалённо, и изначально я была такая счастливая, что наконец-таки я могу заняться таким делом, которое я могу, э, делать, которое я могу работать тогда, когда я захочу. А, в любой момент. И, м, при этом на мне остаются домашние обязанности. Но это такая ловушка оказалась, и я испытала глубокое разочарование. М, поскольку, э, отсутствие какого-либо режима и структуры- это, оказывается, мне совсем не подходит. И это тяжело, потому что, во-первых, мне никак не удаётся, э, жить и не думать о том, что, ну, я могла бы щас пойти поработать. Ну и, соответственно, подзаработать, потому что моя зарплата зависит от того, сколько я там буду вовлечённой. М, если я не вовлечена, то мне и ничего и не заплатят. То есть речь о какой-то зарплате, э, конечно же, не идёт. И это, м, м, если честно, меня это вот последнее время очень выматывает. Потому что я стою, например, мою посуду или р занимаюсь с ребёнком, или он мне чем-то делится, вот этой своей радостью со школы, вот какими-то своими впечатлениями. И мне, мне очень хочется их разделить, но в голове не перестаёт зудеть мысль о том, что: "А что я тут делаю? Вот тут стою, я же могу пойти поработать и как-то вот, э, ну, эм, реализоваться". И это настолько выматывает мой мозг и, э, выматывает меня физически. Поскольку, когда я нахожу вот эту вот минутку, я иду быстренько работать. А потом сил на то, чтобы насладиться фильмом или послушать музыку, или провести время с приятной компанией, у меня не остаётся.
Мгм. Да. Это тяжело. Мгм. Да, конечно. Увы. Да, я очень хорошо понимаю твои эмоции. Это действительно очень выматывающее, э, состояние. И, э, ты пони за видишь ли, э, действительно, когда ты работаешь по постоянному графику, например, в офисе или ещё где-то, всё время ходишь на работу, ты, э, понимаешь, что ты на работе. Ты когда заканчиваешь, ты приходишь домой, ты дома. И у тебя есть чёткое разделение, причём оно идёт по графику ещё плюс ко всему. И таким образом мозгу гораздо проще, а, разделять, а, работу и дом. И, а, состояние "работа" мозг, э, воспринимает как работу, а состояние "дом"- совершенно по-другому. Ты и расслабляешься, и совершенно по дру воспринимаешь свой дом именно как место для отдыха. И даже если у тя есть какие-то домашние дела, всё равно тя нету, э, вот такого вот момента, что тебе нужно ещё поработать. Поэтому здесь есть определённая ошибка, э, эм, ошибка, м, такого, м, ам, м, б т состояния, э, п т как будто бы мозг, э, думает, что: "Ну, я же дома, да, и я могу в любой момент работать". А на самом деле ты не в любой момент можешь работать, те н приходится работать всё время. По крайней мере мозг так думает, что постоянно раз, раз это, э, место для работы, значит и работать я могу постоянно. Более того, если ты, э, хочешь ты не хочешь, э, плохо ся чувствуешь, хорошо или ещё, ну, ф каки в в разумных пределах, ты на работу в любом случае пойдёшь. А когда ты дома находишься и из дома работаешь, то ты можешь себе, там, позволить, там, подольше полежать. Или там, начать работу не сразу, а что-то ещё и поделать. И эти минутки с могут, э, з потом в часы пре э, превращаться и так далее. Поэтому здесь, конечно, тяжело, с этим надо как-то справляться. И, возможно, возможно, тебе, а, поможет, а, какая-то структуризация своей работы. Э, в том плане, что ты чётко себе ставишь, э, план, по которому ты, м, работаешь. То есть, по сути, ты являешься начальником самой себе и говоришь: "Вот хоть что бы случилось, не случилось, я вот с такого-то по такое-то время работаю и ни на что не отвлекаюсь". Как думаешь, тебе бы такая штука помогла бы?
Да. Да. Мгм. Именно. Мгм. Точно. Мгм. То есть ты предлагаешь прям какой-то вот с график сделать, поставить какие-то рамки, за которые мне не стоит Выходить, правильно я понимаю?
Верно, причём не просто рамки, а не только временные. Но ты, например, можешь организовать какое-то своё место и, например, его там занавесить или просто куда-то в какую-то комнату уходить. В общем, использовать, а, рабочее место исключительно как работу. И таким образом ты будешь, э, свой мозг тренировать таким образом. И, о, думая, он будет думать, что вот именно когда я нахожусь в этом месте, вот на этом стуле, за этим столом, за этим компьютером, я в этот момент в рабочем состоянии. То есть ты вводишь свой мозг в состояние работы искусственным способом. И как только ты встала с ка от компьютера и пошла в другую комнату или просто, там, из-за занавесочки вышла, или ещё откуда-то, неважно. То есть с какого-то места, в, где ты сидела, переходишь уже, ну, ты находишься дома, ну, как будто в другое состояние, в другое измерение, ты приходишь в дом уже как дом. То мозгу, э, м, гораздо проще ассоциировать это уже как с отдыхом, как с местом, где нужно не работать, а уже заниматься какими-то домашними вещами, как ты считаешь?
Мгм. Хм. Интересно. Так. Это правда, да. Ты знаешь, э, я вот как-то не подумала о том, что, м, действительно, э, график- это неплохо. График на самом деле- это очень даже хорошо и очень важно. Ведь недаром, да, мы детей как-то, когда, э, маленьких, эм, когда о них заботимся, мы всё стараемся делать по графику, чтобы он чётко знал, когда ему лечь спать, когда ему проснуться, когда почитать сказку. Ему легче так, он знает, чего ожидать. И вот это вот чувство безопасности, оно мне очень близко как раз-таки, когда у меня есть график. Я, м, тогда не буду тревожиться и переживать от этих вот таких хаотичных перескоков с 1 деятельности на другую. А можно такую структуру выстроить. И ты знаешь, я очень пренебрегала раньше вот этой вот возможностью, а, создать такой мини-офис, ну или какой-то, и и сымитировать какое-то офисное пространство у себя дома. Но я сейчас понимаю, что это опять же, это вопрос вот как вот с графиком, а тут вот с местом. Есть чёткие там рамки и границы, которые стоит соблюдать. Что если я вышла из этого квадрата, а, квадратного метра, который, м, э, посвящён работе, то всё уже, там забудь. Если ты <chuckles> очутилась на другой кор стороне царства, там уже, пожалуйста, м, я, м, я буду думать о семье, о детях. Это на самом деле очень хорошая штука, и спасибо те, что ты меня на это вдохновил.
Действительно. Мгм. Конечно. Ну да. Ага, именно. Я был рад тебе помочь. Я уверен, что у тя получится, э, настроить, э, свою работу и рабочий день таким образом, что он у тя будет занимать, э, лишь какое-то небольшое количество времени. Те будет хватать времени на отдых, и ты будешь воспринимать свою квартиру в первую очередь как комфортное место для жизни, а не для работы.
Да, на самом деле это важно. И я сейчас уже представила себе вот этот план. А, работа, рабочее место, график, пусть он даже на холодильнике висит, чтоб я не могла никак о нём забыть. И вот эта вот структура, она уже сейчас, а, придаёт мне такое чувство спокойствия и безопасности, и отсутствия тревожности. Поэтому я тебе очень благодарна за твои рекомендации. А, спасибо те большое.
Сп супер. И спасибо, что ты поделилась, э, своей историей. И я рад был тебе помочь. Пока.
Всего доброго. Пока пока.